Oye, fíjate que te quiero contar un dilema que tengo ahorita, este, te doy primero un poquito de contexto. Yo soy mamá autónoma, y tengo un niño de 6 años, y en febrero va a cumplir 7. Y me acaba de de como soltar la bomba de que de cumpleaños no quiere nada más que ir a Legoland, este, que está en San Diego, ¿no?, o bueno, muy cerca de San Diego, en Carlsbad.
Claro.
Y, pues, ahora sí que tengo que planear como unas minis vacaciones, con poco tiempo, porque, pues, ya faltan, ¿qué?, como menos de 2 meses, este, y, pues, la verdad es que mi presupuesto también va a estar algo ajustado, porque diciembre siempre es un mes superpesado entre lo que son como la reinscripción del colegio de mi hijo, obviamente, los miles de regalos, y también, pues se renueva mi seguro de gastos médicos. Entonces, como que, ahora sí como que empiezo rascando el cochinito y como que para febrero no creo tener tanto presupuesto, pero la verdad es que sí tengo ganas de llevarlo, porque, pues, él ya está ahorrando y está muy emocionado, entonces, como que, mm, algo tengo que hacer para llevarlo, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo con tan poco tiempo, y a lo mejor, con un presupuesto algo limitado.
Okey. Entiendo. Claro, bueno, eh, primero que nada entiendo perfectamente, pues, que te sientas un poco presionada y ajustada con los tiempos, dado a que, por lo que me comentas, ya es una fecha muy cercana. Pero, claro que sí, yo te puedo aconsejar para que podamos llegar a tu meta y puedas, en este caso, llevar a tu hijo a este destino. Primero que nada, quisiera comentarte, ¿ese es tu único plan, o o tienes algún plan B en caso de no no llegar a esta meta?
Sí. Em, pues no tengo como tal un plan B, o sea, creo que lo único plan B sería hablar con mi hijo y decir: "¿Sabes qué?, se va a extender más", porque no o sea, no vam no no voy a poder hac o sea ya hacerlo llegar ahorita, ¿no?, entonces, como que a lo mejor sí lo tendría que expandir un poquito de del tiempo, o sea, hacerlo un poquito después, la verdad.
Claro, entiendo. En este caso, hay veces que en estas en plataformas digitales, o en este caso presenciales, hay algunos tipo de, pues de tiendas físicas que ofrecen algunos descuentos, y algunos, este algunas opciones para, en ese caso, de opciones de pago. No sé si ha has buscado en esas en esas opciones, que puedas ir pagando con anticipación y para el mero día, pues liquidar, pues, en ese caso completamente el pago, y así no se te hace tan, tan fuerte.
Ujú. Ah, fíjate que no, no lo había pensado en una de esas, o sea, como que yo era de que: "Ay, pues, a ver cómo le hago de aquí a febrero", pero, a lo mejor, empezar a hacer pagos, y hacer pagos pequeños hasta que lo liquide, a lo mejor, el mero día, creo que sería mucho más factible que, a lo mejor, hacer el pago, o sea, como que de contado ahorita no, pues, no, la verdad ni lo tendría. Entonces, siento que me saldría hasta más caro si me espero hasta febrero que tenga el dinero juntado, y como que hacer todo 3 días antes, creo.
Sí, la verdad es que sí, eh, considerando porque la fecha ya es muy próxima, yo te sugiero que, realmente, vayas viendo si, en este caso, ahorita que es temporada un poquito, pues, baja para hacer parques o en es en este tema, eh, yo te cos yo te sugiero que vayas viendo si puedes ir comprando desde ahorita, eh, los boletos y, mm, no sé, un plan de pagos que pea para que se te facilite un poquito más ir pagando con anticipación, en ese caso, ir haciendo una planificación inteligente, dependiendo a tu presupuesto claramente, eh, ir recortando también algunos gastos en la cual tú puedas, pues, sí, limitarte un poquito más ahorita en, pues, en cosas para ti, para en gastos de restaurantes y demás, para que vayas juntando como un fondo de ahorro para ese mismo día.
Ah, fíjate, la verdad es que sí, no lo había pensado, y la verdad es que me encanta lo que me dices, porque sí, eh, la verdad estaba un poco preocupada porque decía: "¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si no lo puedo llevar?", pero creo que sí lo voy a poder lograr, sobre todo con estos planes de pago, o a lo mejor, este, ver si mi tarjeta tiene algún como porque tengo una tarjeta de crédito, y a lo mejor a ver si eso tiene como algún, pues algo que me pueda como dar meses sin intereses o algo así, creo que sería una buena opción.
Claro que sí, la verdad es que suena un excelente plan, en la cual siento que a tu hijo le va a ayudar bastante y le va le va a divertir bastante estar e o cumplir ese sueño que me comentas. También te sugiero que puedas, en ese caso, buscar un transporte económico en la cual puedas llegar, no sé si cuentas con algún tipo de coche o pensabas irte en camión, o taxi, ¿tienes alguna alternativa?
Mira, la verdad es que yo pensaba O sea, yo vivo en una ciudad, pues, retirada de ahí, sinceramente, entonces, tengo que sí llegar en avión, pero a lo mejor ahí Cuando ya esté ahí pues, sí pensaba a lo mejor utilizar el transporte público, porque vi los precios más o menos de cuánto costaba, eh, pues los Ubers o rentar un carro, y la verdad, sí se salió mucho de mi presupuesto. Entonces, como que dije: "No, yo creo que, pues, a lo mejor ver qué opciones de de lo que viene siendo así como de transporte público, como el metro o el tren, o a lo mejor, este, un camión, pues me podría llevar o acercar mucho más a Legoland, que irme en Uber desde San Diego".
Claro, entiendo. En ese caso, como me comentas que tienes que usar, en ese caso, el transporte, que es un avión, me imagino que vas a ocupar también alojamiento, o en ese caso, algún Airbnb, o, en ese caso, hotel donde quedarte. Okey, okey. Eh, bueno, realmente, sí, hay temporadas bajas en la cual en Airbnb pueden bajar bastante sus precios. Eh, ¿has buscado alguna alternativa en donde quedarte?
Es ajá, exacto. Ujú. La verdad, fíjate que no, no he buscado todavía alternativas, estoy viendo si a lo mejor, em, voy así como, pues pues, no sé, ai air Airbnb y hay hoteles, ¿no? Sé que hay un hotel que está de que en dentro de Legoland, pero la verdad siento que esos hoteles van a estar bastante caros, para ser honesta. Entonces, como que sí estaba pensando, a lo mejor buscar algo diferente que no sea el hotel de Legoland, porque siento que ese sí, ush, me va a salir supercaro, la verdad.
<chuckles> Claro, sí. De hecho, la verdad es que, en ese caso, como me comentas que tienes un presupuesto, pues, limitado, este, sí, yo te te recomiendo que vayas, en ese caso, ajustando a tu presupuesto, ¿sabes? Siento que, eh, puedo que vayas puede que vayas algunas ah, algunas, am, alternativas, en ese caso, como hostales, en ese caso, en noch un hotel por una noche. Eh, también también reducir actividades y comidas económicas, o gratuitas, en ese caso, que hay veces que el parque mismo te los da.
Ujú. Ujú. Mm, ya. Fíjate, eso sí no n no lo había pensado, pero creo que sí va a ser una excelente idea, porque sí, me siento, así como que un poquito perdida, para serte honesta, de qué es lo que tengo que hacer, y creo que la verdad me has dado muy buenos consejos, o sea, sí voy a checar qué alternativas, o qué a lo mejor, hoteles o Airbnb hay cerca del del parque, y así, a lo mejor, hasta también reduzco bastante en mi pues, ahora sí que el dinero que voy a gastar en en el transporte, ¿no? Porque hasta donde yo sé, no hay como que un camión que te deje literal ahí, pero a lo mejor, este, mm O sea, y tengo de todos modos que gastar Uber, entonces, a lo mejor, si me queda algo cerca, pues, ya nomás gasto el Uber y hasta ahorro tiempo, porque sería una trayectoria como de 1 hora y media. Entonces, como que digo, bueno, a lo mejor, debo de buscar otras alternativas que se puedan como que acoplar un poquito más, sí, con mi presupuesto, pero tampoco estar 1 hora y media en un tren, ¿no?
Claro. Claro, sí, entiendo también, en ese caso, buscar opciones opciones, en la cual, tampoco se te dificulten o te atrasen a tu destino. Eh, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu proxi tu presupuesto aproximado?
Ujú. Em, pues mira, yo pensaba un presupuesto alrededor de como unos $20,000 pesos, más o menos.
Okey, oh, ya. Bueno, por lo que me comentas, tienes un presupuesto, eh, bastante considerable, en la cual, pues, sí te pueda considerar, eh, pues, llevar al parque, en este caso, a Legoland, me comentas. Y también, en este caso, buscar hostales o un hotel o Airbnb, si es que lo apartes desde ya, puedes, eh, ir apartándolo o buscando opciones en este caso, pues, en en línea.
Ujú. Ah, sí, eh, creo que sí sería buena idea busc ir buscando desde ahorita, porque sí, como que no mm, siento que entre más me espero, creo que los precios van a subir más, ¿no?, o a lo mejor ah va a haber menos opciones.
Así es, la verdad es que te sugiero que, realmente, com pas como pasa el tiempo, vayas creando un itinerario o planificar, pues lo de tu día a día, para que en sí en el en el momento no te vaya a agarrar las prisas, y en ese caso, eh, pues no se te haga un descontrol de gastos, y puedas tener también un fondo de ahorro, el m por en caso de pues alternativas que no estaban fuera del alcance de tus manos, para en sí tener un plan B, también te sugiero tener.
Sí, eso me encanta del plan B, pues, te digo que mi plan B, a lo mejor, sería, am, porque, a lo mejor, me puedo poner a checar ahorita y organizar, a ver si encuentro algo y te cómo tú dices, ¿no?, a lo mejor, buscar algo que sea como a plazos, o a lo mejor, como que, pues, no sé, buscar algo donde lo pueda pagar como a plazos o a pequeños pagos o algo. Este, mm, la verdad, es que no se me ha ocurrido así como algo más, mm, la única opción que creo que podría pensar es un crucero, que siempre ha querido subirse a uno, siento que hay estos cruceros como de 2, 3 días que, justo, salen de San Diego o de Los Ángeles, este, bueno, como esa zona, y a lo mejor, también podría ser opción.
Okey. Vaya, la verdad es que suena un excelente plan y una excelente idea. Em, yo te sugeriría que también se lo vayas comentando, en ese caso, a a tu hijo, en caso de que, en este caso, la primera opción no sea tan posible, pero no te preocupes por lo todo lo que me comentas, me parece que, pues, realmente, eh, el plan se va a adecuar, eh, perfecto y se va y se va a realizar. Quisiera preguntarte, eh, ¿has pensado en ir con otras personas, o solamente tú y tu hijo?
Fíjate que nomás he pensado ir con mi hijo, o sea, no tengo pensado como o sea, podría invitar a mi mamá, pero la verdad es que no sé si ella pueda, o también si ella como que se anime a a hacerlo, la verdad. Entonces, como que, mm, pues, no sé, la verdad es que igual le podría decir a mi mamá y, inclusive, podemos reducir gastos porque, pues, me podría ayudar con una parte si es que ella también va, ¿no?
Así es, claro que sí, siempre es bueno tener una mano derecha, en ese caso, otra opción, y que, más que nada, que tu mamá, que pueda apoyarte en todo lo que esté. Realmente, espero que tu viaje se haga de la mejor manera, y que realmente, este, puedas contar con tu fondo de ahorro.
Claro, pues muchísimas gracias por todos los consejos y por escucharme. La verdad me siento mucho más tranquila, y as c así como que menos apresurada, sé que voy a encontrar algo, muchas gracias.
Es un gusto y mm que te deseo toda la suerte del mundo.